Genau, einfach so, äh das ist ja auch so, wenn man so, äh so bewährte Gerichte hat, wo man sich einfach nur drauf freut, dann, äh, kommt man vielleicht gar nicht so auf die Idee, das vielleicht noch zu verändern oder zu verbessern. Vielleicht auch aus so 'n bisschen Angst davor, wenn man jetzt, äh du sagst, du backst jetzt nicht so oft, aber dass man so sagt so: „Ich habe da 'n bisschen Respekt vor, nicht, dass ich mir den schönen Kuchen hinterher verhaue.“ Aber wenn man da so 'n bisschen mutig ist und mal versucht, so 'n bisschen zu experimentieren, vielleicht, äh, kommt da ja noch was richtig, ähm noch noch krasseres bei raus, ja.
Mhm. Mhm. Ja, voll. Ne, und ich glaube also, ich glaube, da kann man ja, also, grad mit so 'n paar Gewürzen oder so, kann man, glaube ich nicht so viel falsch machen tatsächlich. Finde ich 'ne gute finde ich auch 'ne richtig schöne Idee eigentlich, dass man verschiedene Versionen auch im Familienback und Kochbuch festhält. Ja.
Genau. Ja. Genau. Ja, und, äh, wenn man dann vielleicht noch so, ähm, ja, Freundinnen hat oder, äh, du sagtest: „Deine beiden Schwestern, die machen den auch“. Vielleicht kann man da noch mal fragen, ob die vielleicht schon irgendwas modifiziert haben, mal irgendwann oder noch Ideen haben oder sich an was erinnern. Und dann kann man ja im Prinzip so 'ne Art Familien, äh, Dings daraus machen für alle, da freuen sie sich vielleicht. Also, ich finde ich finde die Idee sehr cool, ja.
Mhm. Da könnten wir mal so 'n könnten wir 'n Contest draus machen. <chuckles> Ja, coole Idee auf jeden Fall. Danke dafür.
Ja, genau, das ist auch Ja. Ja, wenn ihr das macht, musst du mich natürlich einladen als Vorkoster. Das ist natürlich keine schlechte Idee, <laughs> Ja. Aber, ja, also, da haben wir jetzt ich habe also, wirklich, äh, ich hätte jetzt richtig Lust auf diesen Apfelkuchen. Äh, stellst du den eigentlich auch so auf die Fensterbank zum Abkühlen, wie man das so aus Cartoon kennt oder?
Sowieso. <laughs> Mhm. Ja, doch schon. Also grad jetzt, äh, hier in Portugal, wo wir leben, wenn es jetzt irgendwie mal sehr warm ist oder so, dann, äh, klar, ne, dann sorgt man für bisschen so 'n Lüftchen zum zum Abkühlen auf jeden Fall. Aber ansonsten tut es auch einfach das Kuchengitter auf der auf der Bar in der Küche.
Wenn er fertig ge Ja.